Oo, pero may may nais lang din akong matanong din pala, nabanggit mo kasi na meron kang friend na mahilig sa music, ah naranasan mo rin bang mag-share ng music sa iba, gamit 'yong technology?
Lalo na ngayon, mm, sige sige. Mm. Mm, mm, mm. Hmm. Oo, oo kasi naalala mo binanggit mo kanina nag-da-download ka lang din ng music 'no ginagawa ko din 'yan kasi dati, ah, kasi hindi naman talaga available pa 'yong mga musika, para magka makapakinig ka ng kahit hindi ka naka-online, so ginagawa ko din, nag-da-download ako, tapos binabahagi ko din 'yan sa kanila. Ah, meron akong ano no'n pinaglalagyan na CD tapos bin-burn ko siya, tapos pinamimigay ko sa kanila or kaya naman, ah, sinesend ko sa kanila sa pamamagitan lang din ng mga emails ganyan, para maibahagi ko 'yong mga na download ko na o ikaw ba, mga gano'n ka bang alaala?
Hmm. Oo. Oo. Oo. Hmm. Oo. Oo, na na na nabanggit ko nakakatawa lang nakakatawa kasi 'yong development na parang ang barbaric dati, ang nostalgic din. Pero, 'yong memory ko sa gano'n ah dati kasi di ba sabi ko 'yong music ko isa lang 'yon 'yon lang 'yong kasya sa phone, so pag 'yong da-download ko music mine-make sure ko na 'yon 'yong parang trending na music.
Mm hmm. Oo. Mm. Oo, totoo. Mm. Hmm. Oo, oo, oo. Mm. Oo, tama.
So, pag nagpapasa kami ng music ng mga kaklase ko nung high school, bluetooth bluetooth lang tapos nakakatawa lang na nililigawan ko pa 'yong fiance ko ngayon, kasi nga high school kami naging kami, so na niligawan ko siya nagpa-paano pa ako no'n, parang 'yon 'yong way ko para maging connected sa kanya, sabi ko pwede mo ba akong ano, download-an ng mga Taylor Swift na kanta. <chuckles> ipapa-download ako sakanya tapos ipapasa niya sakin via Bluetooth gamit 'yong cellphone.
Hmm. Mm. Oo. Mm, oo. Oo, oo. Hmm. Oo. Ah okey, oo. Mm. Mm. Oo, nakakatuwa 'no?
Iyon 'yong way namin mag-share, ang kulit lang. <chuckles>
Oo, nakakatuwa kasi imagine mo 'di ba, dati makapagpasa tayo ng musika kailangan pa natin ng mga pisikal na gadget, na katulad ng tape or ng CDs ngayon ano'y bluetooth-bluetooth na lang eh, tapos hanggang sa hindi na natin kailangan ng bluetooth ngayon eh, 'di ba, halos usually ano na lang talaga, 'di ba, 'yong ah, mm.
Oo. Alam mo may QR code ang Spotify, alam mo ba 'yon?
Oo kaya nga, oo nga eh, kaya nga 'di ba, gano'n gano'n na lang eh, parang itatapat mo na lang ang cellphone mo makaka-ano ka na eh, makakakuha ka na, makaka makakapagpasa ka na ng mga musika, 'di ba?
Grabe 'no.

Ay, oo naman kasi dati, um, naalala ko pa nung nanonood ako sa TV lang ng MYX, inaabangan ko pa 'yung ano, 'yung 'yung mismong song, kasi hindi naman ano 'yun eh, top ten top 10 nila eh, hindi naman 'yun 'yung top 10 ko. Hihintayin ko pa 'yung, ilan ba 'yung kantang gusto ko 'tsaka ko babalikan 'yung channel. Eh, dahil sa technology ngayon na na ano na one click away na lang. Puwede ko siyang kunyari si Taylor Swift naglabas ng bagong album, 'yung album na 'yon papakinggan ko 'yon ng isang linggong straight paulit-ulit, so parang parang na-aapreciate ko 'yung music lalo 'tsaka mas naiintindihan ko 'yung gustong i-portray nung artist base sa lyrics niya kasi hindi siya one-time thing na papakinggan mo lang sa TV, puwede mo siyang ulit-ulitin ng naka-loop at puwede mo rin basahin 'yung lyrics online, unlike dati na parang karaoke babasahin mo 'yung nasa TV ta's 'pag na miss out mo wala na wait mo na 'yung next program, gano'n.
Oo. A hmm, oo nga. Hmm. Korek, oo, oo. Tama. Hmm. Mm, mm. Mm. Oo nga. Mm. Oo. Hmm, mm, oh, kaya nga eh. Ol oo. Mhm, mm. Mm. Oo, korek. Oo. Hmm, mm. Oo. Tama, tama ka diyan, sang-ayon ako sa sinabi mo 'no. Sobrang al ah, nakatutulong na talaga 'yung, ah, paggamit natin ng teknolohiya ngayon katulad ng nabanggit mo na lamang 'no. 'Tsaka ako mabanggit ko lang na mai-share ko lang din at para sa akin naman, ah, sobrang nakatutulong talaga 'yung teknolohiya kasi may mga lumang bersyon ng mga musika na mas naa-appreciate ko sila ngayon dahil sa mga pagbabago-bago ng ginagawa ng teknolohiya natin. Ah, may mga i nadagdag ng mga karagdagang beats na nakukuha lang sa mga teknolohiyang nag nabubuo dahil sa gano'ng ano ah, gumagamit sila ng mga teknolohiya para mabago nila 'yung beats mga mga musika noon na makaluma pero ngayon parang nagiging disco version na siya or mas nagiging ano na siya maraming advancements na silang gin oo, marami-rami silang mga pinapatong na uri ng klase ng teknolohiya. Kahit nga mismo ang boses ng mga ano, eh, kumakanta akala mo totoong maganda 'yung boses pero 'di ba? Oo, nababago-bago nila, napapaganda pa nila lalo at nag na-e-enhance pa nila lalo, so nakakatuwa talagang sobrang laki talagang tulong ng teknolohiya na 'yan para ma mas ma-appreciate ko din 'yung mga ibang artist katulad nung ayun nga mga makalumang kanta <sniffs> ma 'pag pinakinggan mo 'yan sa lumang pamamaraan nila, hindi ko ma-appreciate 'yan si habang parang ang lumang-luma talaga ng dating, pero 'pag bina binago nila 'yung version maganda na siya 'di ba?
O Mm. Mm. Mm. Mhm. Mhm. Oo nga, 'di ba? Nagiging remix 'no? Ay oo, anong tawag diyan auto-tune, 'di ba? Oo. Oo nga. Oo. Mm. Pero alam mo Na Oo, pero alam mo, mabilisang, ah, share ko lang din, nakakatakot din 'yung ano nakakatakot din 'yung technology kasi minsan may AI na, nag-ge-generate siya ng boses na hindi naman ni-record nung artist pero may kantang lumabas so parang, medyo down 'yun lang 'yung downside siguro ng technology para sa mga artista, ah, hindi para sa mga nakikinig lang. 'Yung parang royalty nila or ano or kikitain nila, naapektuhan 'no.
Mm. Mm. O sige, sige, sige. Hmm. Mm. Mm, 'yun nga. Mm. Mm, mm. Totoo. Hmm. Hmm. Oo, oo. Toto Mhm, o